जी, बिल्कुल दिया है और <yawns> वो जो मतलब ऐसा है ना कि अ, जिस तरह से सोशल मीडिया पे सॉन्ग्स वायरल होते हैं, आप देख रहे होंगे कि इंस्टा पे हर रोज़ कोई ना कोई ज़ सोंग वायरल हो जाता है।
हाँ, देखा जी।
और फ़िर लोग उसको जाके इंस्टाग्राम पर देखते वहाँ पर यूट्यूब पे देखते हैं ये कौन है भाई, कौन है, और किसका अ, गाना है ये तो जाकर पता चलता है कि उसमें तो बस 2 ही लाइनें अच्छी थीं, बाकी सब तो कुछ अच्छा था नहीं उस गाने में। और इवन तो लोगों को मतलब सिंगर्स के नाम भी याद नहीं रहे थे कि किस सिंगर ने ये गाना लिखा हुआ है तो हाँ ऐसे में और अब क्योंकि जितने भी सिंगर हैं, गिटार लेके इंस्टाग्राम पर बैठ के वो अपनी-अपनी रील्स बना रहे हैं, तो ऐसे में तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि रीमेक तो आएँगे ही आएँगे, तो एन्जॉय करना चाहिए अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर। पर रीमेक्स जब बनती हैं तो रीमेक बनाने वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कौन से ऑडीसे ऑ ऑडियंस के लिए किस तरह के अ, स्टार कास्ट को लाना चाहिए वो ज़ारा माना र मायने रखता है जी।
जी। बढ़िया जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। ख़ैर आपने तो ब बहुत सारे अच्छे उदाहरण दिए रीमिक्स और रीमेक के। आपको क्या लगता है मतलब अ, अच्छा आप जा और जानना चाहूँ क्या आप जभी भी कोई रीमेक फ़िल्म देखते हैं, क्या उसे आप कंपेयर करते हैं ओरिजिनल से?
जी। अ, हाँ मतलब जब तक पता नहीं चलता है कि इसकी ओरिजिनल कोशिश जैसे सिंघम आप देखोगे, सिंघम टू, सिंघम सिंघम के दो तीन आ चुके, कितने आ गए सिंघम के। तो जितने भी आ चुके हैं सिंघम थ्री, टू, तो वो देख के मुझे कई बार लगता है कि मैं ओरिजिनल को ज़रा देखूँ तो और मुझे ओरिजिनल ज़्यादा अच्छी लगती है वो जो अ, महेश बाबू की है। <chuckles> महेश बाबू की नहीं है शायद, ये सूर्या की है, सूर्या नाम है क्या नाम है हीरो की, उनकी है और बहुत अच्छी है सिंघम। महेश बाबू की भी कोई तो मूवी है जो बॉलीवुड में बनी है बाद में। और
हुँ। हाँ। जी। 3 आ चुके हैं जी। <chuckles> हुँ। वांटेड बोलते हैं इसे। हुँ, हुँ वांटेड है।
हाँ, वांटेड वांटेड शायद वांटेड अ, महेश बाबू की है, तो वांटेड को तो ख़ैर सलमान खान ने बनाया और अ, ये अच्छी बात रही कि उसमें उन्होंने साउथ का स्टार कास्ट लिया था जैसे सोनू निगम उस सोनू सूद जो हैं वो उस समय साउथ में काम कर रहे थे और उसके जो विलन हैं प्रकाश प्रकाश राव नाम है उनका जिनका तो वो हाँ प्रकाश राज तो वो भी लिए थे जो कि कमाल के आर्टिस्ट हैं। तो हाँ चलो ये है कि उन्होंने वही आर्टिस्ट ले लिए तो कम से कम मूवी कमाल की लग गई और वांटेड के बाद से वांटेड से ही तो करियर उठा था सलमान का उस समय नहीं तो फ्लॉप चल रहे थे उस समय।
हाँ, वांटेड ही। जी। जी। प्रकाश राज। जी। हुँ। हुँ।